時間がない中で、何か学ぶ工夫ってありますか？
そうですね。実は、あの、フルタイムで、ま、正社員のね、仕事をしながら、実際にその、ま、オンラインの大学の、ま、コースをを取るということを行ったんですけれども、もちろんフルタイムなので日中は全てほとんど、その時間に追われているわけですよね。でも、あの、オンラインの、ま、授業があって、ま、試験ももあったという時に、ま、色々あの、隙間時間ではないですけれども、利用する、あるいは利用できる時間というのを見つけることをしたんですね。
はい。 はい。 ええ。 ええ。具体的にどういうひょうな時間を見つけられなんかね、お忙しそうですけれども。
まはい。 はい。まあ、仕事もね、あの、ほんとに定時で終わるそんどうしきは終わっているような仕事ではなくて、残業も、あの、しながらだったので、ほんとに「時間を見つけなきゃ」というのはあったんですね。それでまず1つ目は、あの、犬がいるんですけれども、犬の散歩時間を活かす？<laughs>
はい。 はい。 ええ。
え、だから例えば、暗記をしなければいけないこととか、あるじゃないですか？で、歩きながらその内容をブツブツと言いながら <laughs> 歩いている。<laughs>
ええ。 はい。 <chuckles> あ、じゃあ、なるほど。ワンちゃんをこう、散歩するそのね、10分、30分の中であの、勉強をされるんですね。なんかこう、紙を持って行ったりとか、なんかこう、あの、携帯で見ながらとかでしょうか？
うんうん、はい。 はい。 はい。 あの、ま、暗記の内容にもよるんですけど、例えば一つの言葉の、ま、意味とか定義を覚えないといけない、い時は、ま、あの、えっと、散歩の時間にもよりますけど、家を出る前に「よし、これを今日、この散歩の時にこれを覚える」っていうのを決めていて、ま、それを繰り返し繰り返し、え、散歩をしながら呟いて、歩いてました。
うん。 ああ。 ええ。 ええ。 あ、なるほど。じゃあ、その時間の中で、必ずこれは覚えるよっていうことも決めて、ターゲットを決めて、その時間を有効活用しながらも、絶対にそのことを学びきるんですね。
はい。 そうそう。 うん。 そう。これはもう今日の散歩中は、これをもうマスターしようっていうことで、はい。でもね、あの、犬はきっと「何をこの人言ってるかな？」って、<laughs> 思ってたと思うんですけど。はい。
あ、はん。 <chuckles> <laughs> うーん。そうですね。多分ね。犬ってね、なんかこう、あの、自分に、あの、気が向いてないっていうの分かりますからね、飼い主が。<laughs>
そうそうそう。自分が独り言をブツブツ言ってるのと犬に話しかけてるっていうのは多分、察知してると思うんですよ、犬なりに。<chuckles>
<laughs> そうですね。うん。あれですね、やっぱりこう、ね、歩きながらとか、よく、 かってお散歩しながらっていうのは聞いたことあるんですけれども、大体皆さんこう携帯で聞き流しながらっていうのはよく聞くんですが、前もってね、その一つのことっていうに集中してこれっていうのは、うごく良いですね。
はい。 はい。 え、ええ。 ああ。あの、うん、うーん。 はい。 そう、あの、私もその聞きながらっていうか、あの、携帯電話でなくても、例えば、あの、通勤中とかに何か、あの、で携帯電話に入れて録音してたりとかしてね、ま、それ、ま、聞きながらっていうのもやってみたんですけれど、ま、あの、何もしないよりは良いと思います。でも、どうしてもやっぱりあの、聞き流してしまうのかな？自分にとってはあまり、その、暗記をするという目的だと、歩いて自分で一回声を出して、ま、人によっては、あの、どうやったら一番頭に残るかって違うじゃないですか。でい、私の場合は、ま、犬がキョトンとした顔をしていようが、<laughs> あまり他の人にあの「この人なんか変な人じゃない？」って言う言われない範囲で、声を出しながら。<laughs> はい。<laughs> なんか変人に思われても困ってしまうので。とね、あの、変な目で見られて警察に通報されたりすると嫌なので、<laughs> はい。
はい。 はい。 うん。 ええ。 ええ。 うーん。 はい。 <laughs> はい。 <laughs> なるほど。<laughs> うん。 <laughs> <laughs> うーん、でもそうですね。あの、ね、あの、ひ他人がどう思うと、自分がね、もう絶対にこれを習得したいって思ったら、それをやった方が勝ちですね。
はい。 そうですね。ま、それが一番自分にとって、まだ効果がある方法なので、もう、そんな、あの「仕事の時間には出来ないし、今やるしかないわ」とか、<laughs> ていう感じでやってました。
<laughs> ええ。 うーん。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 あ、それは良いアイデアだと思います。ね。で、先ほど、通勤時間なんかも、やっぱりね、その、聞き流すっていうことをやってみたって、おっしゃっていましたけれども、で、あまり効果がなかったっておっしゃってたんですが、逆に、今、じゃあ、通勤時間は、どのように、あの、使われてらっしゃるんですか？
あ、はい。 はい。 ええ。 はい。 うーん。 ま、あの、聞き流すっていうところでは、ま、あの、例えば語学？あの、英語だったり、あの、スペイン語にもすごく興味があるので、スペイン語を、ま、覚えたいっていう時に、あの、例えば、その言語のラジオを聴く？
ええ。 はい。 はい。 はい。 ああ。
ま、あまりに話の内容とかまで覚えてないにしても、その時に使われた単語？「あっ！あ、そうか、これはこういう意味で、この単語はじゃあ、ちょっと覚えておこうかな？」っていう感じだったら、まあまあ頭に入るんですね。
はい。 うーん。 あ、なるほど。たしうん、確かになんかこう、覚えなきゃいけないものとかはね、声に出してとかって言いますけど、言語に関しては、やっぱり聞くっていうことが出来ないと、喋るっていうことにも繋がらないっていうのも聞いたので、つむね。
はい。 はい。 そうなんです。 そうですね。あとはあの、ま、正式なね、文法のあった文章にならなくても、ま、単語がある程度分かると、ま、あの、いくつか単語を並べて伝わる場合もあるので、ただ単語が浮かばないと、もうどうしてもやっぱり伝えきれないということもあるので、ま、言葉とかね、その言葉の幅を増やす？単語の幅を増やすっていうのは、私は役に立つと思うので、ま、通勤時間はそういうふうに活かしてます。
ええ。 うん。 はい。 あ、なるほど。でも確かにあの、ね、文よく日本の教育の英語教育でもそうですけど、文法が出来て文章が書けても、結局ね、き言われてることが全く分からないとか、あと、ね、教科書上の言葉じゃなくて、え、現地の人の使う、あ、こういう表現、こういう単語っていうのが確かにね、会話の中から聞き取らないと難しいと思いますね。うん。
はい。 うーん。 そう。 うん、うん。 そうなんですよね。うーん。 そう。だからあの、ラジオでそういう会話のあるもの？人が、あの、話してるもの、音楽とかだとちょっとやっぱり私の場合は、あまり入ってこなかったので、頭の中に。だからあの、会話のあるラジオを聴いてますね。人が話していたり、ま、ニュースでもいいですしうん、会話があるものの中から、ええ「あ、この単語、あ、そうかそうか、今度これをじゃあ、使ってみよう」とかね。あの、一回そこで聞いて覚えたものを、ま、今度は使うことでより効果を上げるようにしてますね。
はい。 はあ。 ええ。 はい。 ええ。 あ、なるほど。じゃあ、あの、ね、犬の散歩は毎日行くし、通勤も大体毎日行くんですけれども、それ以外に、なんかこう、隙間時間で、ここは使えるなっていうところはありますか？
はい。 はい。 はい。 うんうん。 ありますよ。ほんとに小さな隙間時間だと、例えばお料理をしてる時？まあ、あの、ちょっと待っていたりとか、手が離せる瞬間ってあるじゃない、例えば煮物をしていて、少し、あとね、ま、あの、10分ぐらいかかるかな？とか、ね、お湯を沸かしていて、たとえ1分、2分でも、あ、じゃあ、ちょっと待ち時間ができる時ってお料理の中では必ず、ま、何か同時進行してるので、ま、必ずじゃないですけれども、待ち時間ができる時に、ま、すあの、いつもそばに、何かやれるものを必ず置いておいて「あ、あ、今、手が空いた、よしこれだ」って言って、<laughs> うん、今がチャンスっていう感じで、使ってますね、その時間を。
ええ。 あい。 うん。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 うん。 はい。 うーん。 <laughs> なるほど。 ええ。 うーん。え、なんかその、お確かに、お料理をしてる時って、ほんとになんか一瞬「あっ」ていう時間がね、できるんですよね。ええ、ええ。でも、そういう時にそばに置いていくもの、その、おね、なんか、その隙間時間にやれるものって、じゃあ、例えば、ね、先ほど聞き流すっていうのは電車の中、で、故意にさせるのはお散歩で外に一人でいる時っていう、きかけが整ってますが、そのお料理の時はどうなんでしょうか？ええ。
はい。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 はい。 うんうん。はい。 うーんうーん。はい。 お料理ん時はね、結構、読み物でしたね。何か読まなければいけないもの？ま、短みじじかい時もあるので、たくさんは読めないんですけれども、あの、その時は集中して何かを覚えようとするよりも、私は読んだ方が、あの、うん、うまく時間を利用できましたね。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
あ、確かにそうですね。なんかあの、ね、お料理しててちょっと吹いちゃった時とかに「ははは」って言っても、読んでるものだったらね、すぐにその読む にもね、戻れますしね。うーん。
うん。 <laughs> 服を置いて、うん。 そうなんですよ。ま、その時によって1ページだったり、ね、あの3ページだったり本にもよりますけど、ま、読める、ああ、ページ数は違うんですけど、うん、お料理の隙間時間は読み物でした。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
なるほど、じゃあ、キッチンに本を置いておくっていうのはすごくいいですね。うーん。
<laughs> そうそおお、役に立ちましたね。
そうですね、逆にね、なんかキッチンってこう水場だったり汚れるから、本汚れたら嫌だからってあんまり本を持って行かなかったんですけど、ね、で
はい。 そうなんですよ。ま、ね、紙とかで一旦濡れてしまうとほらあの波打ってしまって読みにくくなったり、印刷が消えちゃったりっていうのが確かにあるんですけど、まちょっとそういうところはあまり影響を受けないようなところの、ええ、上に置いといて、はい。あのすぐパッと隙間時間ができたら、今だ、よし、ひらあ、もう開いといておく置いておくんですね。ここから読むっていうものを置いておいて、あ、いや、じゃ本をパッと取って、読んで、あ、ああ、料理がお料理あ、煮物がもうすぐできそうって思ったら、またそのまま置いて、<chuckles> お料理の方にまた集中をするという感じです。
ええ。 <chuckles> はい。 ええ。 うーん。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 <laughs> ええ。 あっ、なるほど。なかなかね。その、ほんとにキッチンだと、レシピを広げてって方はね、あの、よく聞きますけども、本を読むっていうのは初めて聞きましたね。ええ、うん、うーん。<laughs> ええ、じゃあその大体3つはもう今もずっと、ん、日常的に続けてらっしゃることですか？
うん、はい。 ああ、そうですか。うん、私は結構、うん、読めましたね。<laughs> そうですね。あの時間を結構あの有効に活用したいっていうのは、常にあるので、はい、ありますよ。でもあの今はその料理の待ち時間を、ちょっとしたエクササイズに利用することもあります。<laughs>
うん。 ええ。ええ。 ええ。 ああ、なるほど。それもいいですね。ええ。
はい。うん、あのエクササイズも、ま学びにつながるというか、やっぱりあの運動することで結構脳が刺激されて、私は、ま、なんかちょっとまた疲れていたやる気が戻ったり、少しリフレッシュされる。運動っていうそんなあのバタバタ走り回るとかじゃないんですけれど、ま、ちょっとあの筋肉を動かすような少し繰り返しの運動だったり少しして、また刺激を与えてあげて、また学びに入れるっていうところになるので、うん、そういうこと風にすることも組み合わせをすることもあります。この、えっと例えば煮物を待っている時に、あ、ちょっと疲れてるから、ちょっと少し体を動かそうとやっておいて、あ、次にあの違うことで例えば、まあレンジで少し温めたり、オーブンで焼いてる時間があったら、あ、じゃあ今度は読んでみようかなとか。
ええ。 はい。 ええ。 ああ。 ええ。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 あ、うーん。 ええ。 ええ。 うん。 うーん。なるほど。じゃ、その時その時でね、なんかすごく有効に使われているんですけれども。<laughs> ほんとですね。でも、なんかこうね、隙間時間にこう学ぶ学ぼうって思いながら、そのちょっとした隙間時間を、なん時間が短いからって、上手く使えない方って多いと思うんですね。隙間時間をこう、モチベーションに、あっんあの、繋げられない方は多いと思うんですけども、その、ちょっとした時間を、こう、あの、学びに入れていくっていう、その、習慣化をするにはどういう工夫が必要だと思いますか？
<laughs> ちょっと組み合わせをしながらね。 はい。 はい。 ええええ。 はい。 あのまずは、ええ、自分の気持ちの持ち方が第一ステップだと思うんで。というのも、ま、時間というのは誰も平等にあるわけじゃないですか。ま、忙しい人も、ま、比較的時間があるという人もいちにち24時間というのは同じで、限られた時間ですよね。だから私も、うちややもすると少しあの言い訳をしがちというか甘えがちで、今日は仕事が忙しいからやらなくてもいいよね。ま、疲れたからこういう日が、まあ確かにあってもいいんですよ。リフレッシュしたり気分転換とかね。でも、ま、それを過度に使ってしまって、ま、しないことに自分を、ええ、それでそういう方向にむ向けてしまうっていうことがあるので、ええ、でも、うーん、忙しいよね。疲れてるよ。でも、ま、ここのこのちょっとした時間なら、いや、ちょっとやってみてもいいんじゃないとかって言ってやる時間をまずあの、見つけるように向けていくようにまずすること。
ええ。 ああ、はい。 はい。 うん。 そうですね。 ええ。 うーん。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 はい。 ええ。 ええ。 うん。 ええ。<chuckles> あっ。 ええ。なるほど。じゃあ、その結果を求めて、その、ね、その、じゃあ、時間を見つけることに楽しみをじゃあ、感じていけれれば、本当にね、その隙間時間うまく工夫して学んでいけるっていうことができるんですね。はい。
はい。 そうですね。ま、時間がないって自分で思っちゃったらそこで止まってしまうので、そうじゃないよね、あ、ここでできるよねと思ってやることにしています。
はい。 あ、分かりました。今日はとても参考になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。